Ah, sim, várias, várias, várias coisas brigadeiro, a gente tem É, brigadeiro sempre foi uma coisa muito fácil de fazer com criança, né, e desde você pode fazer brigadeiro de colher ou de enrolar mão, e eu fazia umas variações de brigadeiro e botava gelatina de morango, e fazia era um moranguinho, aí, você enrola com açúcar, uma delícia.
Ai, boa! É verdade. Aham. Ai, é. Olha! Hã. Olha, você é muito criativa na culinária e na cozinha. <laughs>
É. <chuckles> Minha mãe que me ensinou isso, <chuckles> não tenho mérito nenhum. Ué, você coloca pouco, né, você faz várias bolinhas. Isso é legal fazer com criança, né, criança adora.
Aham. É, adoro. Então sua mãe ela era uma boa cozinheira?
Ela era, minha mãe cozinha bem, minha avó também cozinhava muito bem. Eu desapontei um pouco, mas estou tentando correr atrás do prejuízo, ver se eu consigo aprender alguma coisa agora. <laughs>
Ah. <laughs> Ai, boa, boa. Nossa, eu lembro, assim, a minha mãe, ela cozinha muito bem, mas ela sempre trabalhou muito, né, e aí, era o privilégio de morar com vó, né, minha vó que cozinhava, nossa!
Uhum. Hum, que maravilha!
É. Nossa, mas você sabe que a minha vó, ela sempre gostou muito de sopa.
Hum. Eu também adoro sopa.
E e aí, eu herdei isso dela, porque, assim, acho que como na infância qualquer: "Ai, está um pouquinho mais frio.", era desculpa para comer sopa, "Ah, está muito corrido.", faz uma sopa. Menina, hoje eu adoro sopa, assim, eu sinto até falta de vez em quando.
Exatamente. É. Eu também adoro, e adoro com biscuit daqui. Eu a é, eu asso o biscuit, aí passo manteiga, tipo esses biscuits que você compra no Popeyes.
Biscuit? Hã.

Eu sei, uma delícia. Nossa.
É uma delícia, mas eu nunca consegui reproduzir. Eu não sei o que que eu faço de errado, assim. A minha avó faleceu, eu tinha ali uns 15, anos. Então eu ainda não tinha aprendido, né, a receita quando ela faleceu. Então eu nunca nunca soube fazer. Eu fiquei aí eu falei: "Olha"
Ah. Tenta colocar m mais ovo ou mais fermento. É amassar a bananinha, ali, o ovo e o fermento. Só le eu faço isso também. É uma delícia. Passa no açúcar com canela e volta ai, tão gostoso.
É. Então Não é que é gostoso. Tão gostoso. Bolinho de chuva é um negócio que sempre me leva, assim, pra infância, assim, aquele abraço gostoso, sabe? <chuckles>
Uma delícia mesmo, eu amo também bolinho de chuva. Eu fazia um outro bolinho que parece bolinho de chuva, acho que era mais mais durinho, né, mais firme você podia fazer letras. Aí você fazia o A, o B porque o bolinho de chuva era muito fluffy, né, é bem é.
É. Hã. Hã. Ai, que legal! É, é, é, bem e ele é bem molengozinho, assim, né? Não dá pra moldar, né? <chuckles>
É. É. O outro dava pra moldar e você podia fazer letras, bolinha
Olha, gente!
bonequinho, o que você quiser. <chuckles>
Que diverti aí você fazia para os seus filhos, esse.
É, eu fazia quando eu era criança. Meus filhos não
Ah! <laughs>
tiveram outro tipo de vida, né. Já ir pra natação, inglês, comer al alguma coisa na rua, em casa comer rápido e voltar hã? Sei lá, não não lembro, eu fazia outros bolos de torta de limão, bolo, bolo mesmo. Mas esse de massinha, não me lembro de ter feito com meus filhos. <laughs> É da minha essa é só meu. <laughs>
É. Aham. Aham, aham. É da sua infância, né. <laughs> Boa, é ah, é gostoso, assim, né. Mas tem alguma coisa, assim, que você gostava na sua infância e que você fez para os seus filhos, assim, que eles
Uhum.